そうですね。なんかちょっとお話を聞いて欲しいことがあるんですけど、その自分がなんかすごいちっちゃい頃に海外に住んでて。
はい。 うん。 はい。
まあ、5年ぐらいだったんですけど、ま、なんかそういうこともあって、ま、その後の高校生活日本に帰ってきて、とか、あと大学生活でも、まあ、やっぱりなんか、周りと少し考え方が違うんだろうなとか、まあ、なんかいろいろ感じ方が違うんだろうなっていうことが、まあ、結構感じることが多くて、ちょっとなんか、孤立感みたいなのを感じてるんですけど、やっぱそういうのってなんか、どうやったら解決するんでしょうかね。
はい。 うん。 うん。 うーん。 はい。 うーん。 その孤立感っていうのは、けあの戻られてからずっと感じてるんですか？
ま、そのなんか、時によって、まあ、やっぱり違ったり、その周りにいる友達によって違ったりもするんですけど、ま、やっぱり、そうですね、その、ま、特に日本人の友達といる時は日本人の、ずっと日本に住んでる友達といる時はなんかあんまり、そうですね、話を合わせに行かなきゃいけないみたいなことがちょっと多くて。
うん。 うーん。 うん、ふんふん。 うん。 うん。 うーん。
ちょっと孤立感を感じることがあるきような気がしますね。
なるほど。あの、例えば、お友達とかに、なんかこう言われた言葉の中で、そういうこと言われると孤立感、なんか「なんとかは違うよね」みたいな感じに、なんか言われた言葉で孤立感を感じるってことはありますか？
うん、ま、結構嫌だったのだと。ま、すごい割と、英語ができるっての、ま、英語が、英語の圏にいる、あの、住んでたんですけど。そのすごい英語ができることって、ま、色々アドバンテージじゃないですか、勉強においてはものすごく。
うん。 うん。 はい。 うん。 そうですね。
まあ、それだとやっぱりなんか。 なんか、なんでしょうかね。大学受験ですごい楽ができるみたいなイメージはやっぱり世間的にも強くて。
うん、うーん。
なんですかね、ま「全然勉強しなくてもいい大学に入れていいね」みたいな感じなんですけど、周りのあれは。これは、ま、別にあの、自分はそもそも理系なので、あんまりそもそも英語使ってなくて、受験で。
うんうん。 うん。 うんうんうん。
なんか全然話聞いてないなみたいな感じで。ちょっと、ま、結構これは嫌な感じですね、いつもあることにしたら。
うん。 あ、なるほど。ま、英語が出来るって、なむ色んなね、場面でね。え、なんか、英語出来る日本日本人って、なんか英語にコンプレックス多いので、英語出来る人を、なんか、ちょっと「おお！」みたいに思ってしまうから、やっぱり、どうしても出ちゃうのかなっていうのは、あるのかもしれないですね。それって、あの
うん。
結構、誰かに、これまで相談されたり、ま、親御さんだったり、お友達だったり、なんかどなたか、ま、ご兄弟が、もしいらっしゃれば、相談されたことってありますか？
うーん、ま、別に特に誰にも相談はしてない気がしますね。特にしてなくて、ま、ただ言われたら、ちょっと言い返すぐらいしかしてなくって。
うーん、な
でも、仲がいい友達にちょっと話すみたいなことは、ま、あるんですけど。別にそそんな、ちゃんと自分が何思ってるかみたいなのを、すごい全部伝えたみたいなことは全然無いですね。
うん。うんうん。 うーん、なるほどですね。じゃあ、結構、そういう場面が、今まで、か何回か何回もあって、それをなんか、ちょっと自分の中で飲み込んでしまうっていうか「あ、また言われたな」みたいな感じの。また、ちょっと同じような距離感が、ちょっと感じちゃったなっていう風に思われて、それを自分の中で飲み込んできたっていう感じなんですかね？
そうですね、もうなんか。
うーん。うん。
ま、それも原因の一つというか、それが結構大きな原因なんですけど、ま、そのせいでなんかあんまり仲いい友達以外に、なんか自分がその、海外に住んでたことはあんまり言わないようになって、高校高校まではその、高校は編入したので周りの人はみんな知ってたんですけど、大学だと別に自分の経歴なんて全然みんな知らないので、言わなかったら全然相手も、まあ、知らないままだし、ま、ただちょっと英語ができるだけの人っていう扱いになるので、ま、そっちの方が楽だなと思って、まあ、結構大して仲が良くない友達にはもう言わずに、そのままなあなあにしちゃってるところがあるんですけど。
うん。 まあ、うん。 うん、ふん。 はい。 はい。 うーん。 うん。 うん。 うーん。
なんか、ぴでも別にそれもそれで ま、なんか結局、まあ、自分のほんとのことを話してないので、孤立はまあ、してるんじゃないかなとは思いますね。
え、うん。 ああ、結局自分のこうほんとのことを話さなかったら、やっぱり相手にも壁をね、あの作っちゃってるってこと、でも、その壁を作ってることすら相手は知らないっていうことですもんね。
そうですね。でもなんか、やっぱり、しん自分の心理的な、なんか、なんですかね、結構自分の中で踏み関係になんか踏み込めなくなる感じがして。
うーん、 ふーん。 ううん。 なるほどですね。うん。
そうですね。
でも、あれ、あの、結構、も、海外にいたっていうのって 誰も彼もができることではない、特に小さい頃に行けたっていうのは、結構、羨ましいなって思ってる方も多いんじゃないですかね「いいな」って言われません？
あ、そうですね。そう言われることも意外とありますね、なんか
うん。 うんうん。
結構旅行とかが好きなタイプの人だと、羨ましいとかは言ってきますね。
なんかうん、うん、うんうん。 うん。なんか、あの、孤立感を感じる相手って、多分、100人いて、100人に対して、同じ気持ちっていうか、同じことを求めても、ちょっと無理かなと思うんですけど、あの、その、か100人の中に「外国行ってて住んだことあんの、いいな」って思ってる方って必ずいるじゃないですか。でそい、それが、なんか、えがえんいなんか、すごく嫌な感じじゃなくて、ほんとに心からいいなと思ってる人に対しては、なんかその、「海外に住んでたんだよね」っていうことを言って、で、なんかその、「でもなんか、ちょっと考え方とか、ちょちょ日本と違うところがあるから、若干孤立感を感じる時があるんだよね」っていうのを言ってみてもいいんじゃないですかね？
はい。 そうですね、はい。 まあ、そうですね、やっぱり、な、それもまあ、あるんですけど、そもそも今大学ですごい、そこまで深い縁を築いてる友達が、ま、数えるほどしかいないってのがあって。で、その
うん。 ああ。 はい。
その数えるほどしかいない、すごい仲のいい友達が、全員その、授業とかですごいいっぱいおんなじっていうわけではなくて、なんかサークルだったり、別に、その、学科ではおんなじはおんなじなんですけど、あんまおんなじ授業がなかったりみたいな、そんなに縁が
うん。 うんうん。 ああ。
深い友達というか、なんですかね、近い友達じゃなくて、その、自分のから距離の近い友達がが逆にそんなに仲良くないみたいな感じで。
うーん。 なるほど。じゃ、その、あの、お友達の中に、自分の中自分から、その、今相手からの距離っていうことではなくって、自分がこの人とは距離を縮めたいなっと思ってる人はいないんですか？
はい。 あ、ま、でも1人比較的仲がいい人はいますね。
はい。そしたら、その人といる時だけでも、その、孤立感を感じないように してみる。行動起こしてみるってのは、どうですか？
そうですね。確かに、そしたら、なんかその、近い、その、大学の友達の中でも、なんかちょっとずずちょっとは、なんかまだ
うん。
なんかなんか、なんしょう、安心感があります。ある気がしますね。
うーん。なんか、大学でできるお友達って、結構、一生続くお友達って、学生時代に、あの、できる、ま、できない人もいるんですけど。できるし、でも社会に出ても、意外と、一生続けられる友達って、すごくできるものなので。ただ、そんなに、40、50なった時に、ふと気が付くと、そんなに多くないです。片手ぐらいの人数がいたら、すごいなっていうぐらい。そんなにこう、深くなれる人が、20人も30人も、できるわけではないので。
はい。 ふーん。 はい。 はあ。
なんかうん。あなたが、一番「あ、この人とは、ずっと繋がってたいな。この人の、こういうところが、わた自分は好きだな」って、思う人がいれば、その人と、せめて、一緒にいる時だけは、理解されない、自分が理解されて、孤立を感じてるんだなってことを、理解してもらう？「こういうこと言われると、孤立感じちゃうんだよね」とか「こういうとこと言われるの、嫌なんだよね」っていうのを、理解してもらおうかなっていう努力を、ちょっとしてみてはどうですかね？
うんうん。 そうですね、確かに。やっぱり、自分からなんか壁を取りに行かないと、やっぱり相手はその、それを作ってることにすら多分気づけない気がするので、やっぱり、となんか自分から行動するのがなんかちょっと大事なんだろうなってのは
うん。 うん、うん。
少し思いますね。
そうなんですよね。きっと、なんか、相手ももしかすると、ちょっと壁あるなって、なんか思っているのかもしれないじゃないですか。
そうです。そしたら、あっち側も踏み込みづらくなりますよね。
そうそう、そそうなんですよ。だから、もう、そういうのってなんかこう、ま、日本、ううずばり聞いちゃう？なんか「自分こう思ってるんだけど、なんか壁とか感じてる？」みたいな。で「あ、特に感じてなかったよ」って言ったら、自分の取り越し苦労かもしれないじゃないですか。「孤独感じてる時あんだよね」って「え、感じてたの？ごめんごめん、気が付かなかったよ」で終わるかもしれないし
ああ。 そうですね。
なんか、もう相手も「あ、ちょっと壁を感じてたんだよね。あ、ごめんごめん。なんかこういう風に孤独を感じてるから、なんとなくこういうこと言っちゃあれかなって思うことがあったんだよね」みたいな。すごくそううん、お友達になりたいなと思う子とは、いっぱい話して
うん。 ああ。
理解し合ってみるのはいかがでしょうか。
そうですね、やっぱり自分からちょっと歩み寄ってなんか、なんですかね。自分のなんか
うん。
ちっちゃい頃の話とか、まあ、なんか、あって嫌だったこととか、嫌じゃなうん、楽しかったこととかはやっぱり、結構一対一だと自分は話しやすいなって感じるので、ま、多分なんか、一対一で遊びに行ったり、ご飯食べたりっていう時に、一番なんですかね、自分のことをなんかダラダラ話せる気がして、なんか他の人に囲まれている時よりも。
うんうん。 うんうんうん、うん。 うん。
まあなんか、そういう時があれば、なんかお互いに、すごい、なんですかね、距離を縮めやすいなののかな、みたいな感じのことはちょっと思いますね。
そうですよね。あの、ご自身のその海外に行かれてた時の話を、例えば相手の方が聞いてきたら、聞かないでって思うんですか？それとも、「あ、き是非聞いてよ、こうだったんだよね」っていう風に話せる感じなんですか？
ああ、別に全然聞かれたら話すし話しますし、でも、なんですかね、なんかすごい変な偏見を持ってる人とかが、たまに居たりして、ま、なんかそういう人がく居ると、なんでこんなこと聞いてくるんだろうなとか、面倒臭いなこの人って思っちゃったりして、なんですかね、他の人のとお話するのもちょっと面倒臭くなっちゃうみたいなこともありましたね。
うん。 うん、うん。 うん。 うん。 いや、でも、仲良くなりたいと思ってる人は、きっと色んな話聞きたいと思うんで
うんうん。
うん、なんかこういうだったんだよね、みたいな、ちょっと自分から歩み寄ったら、違うもう一歩先の話が出来るのかなって思いますよ。
そうですね、確かに、自分から歩み寄るのが多分ちょっと今はやらなきゃいけないことですね。
うん。 はい、そうです。頑張ってください。
色々ありがとうございました。